Слушай, а почему такой выбор именно на строящийся дом, а не уже готовый, скажем так?
Ну, э, во-первых, строящиеся, т ой, новост новостройки, они из-за того, что они новые, там и всё-таки мы молодые, там больше контингент будет молодой, да, потому что мн молодые семьи обычно покупают. И плюс, конечно, в новостройках, ну, не хоте в новостройках то, что ты первый первый, это твоя квартира, до тебя никто не жил, энергетика и всё вот такое. Ну, нам не с какой-то там, э, магической точки зрения, а вообще, в принципе, просто хотелось новое жилье и сделать, знаешь, э, ремонт тот, который мы хотели, вот: голые стены тебе дали, и ты уже сам творишь. Вот.
Мгм. А. Ага, ага, ага. Э, э, да нет, я име имела в виду не то, что т мол, а вторично или первично, я имела в виду, вот ты просто сказала такую фразу, что вот там вы смо посмотрели уже тот дом, который отстроился, и вы там планировку посмотрели, э, но в итоге купили квартиру только ещё в строящемся. Да, вот я про это.
Мгм. Да. Ага. А, потому что, во-первых, оставались, так скажем, там уже такие вс варианты, которые нам не подходили, либо уже там, знаешь, э, либо там какой-нибудь 2 этаж, 1 этаж, а мы так не хотели, ну, там оставалось, так бы мы вз
А, всё, да-да. М. М. Ну, то есть в строящемся, да, побольше выбора было как будто бы. Мгм, мгм, мгм.
Ага. Да да да, там там только открыл старт продаж после того, как мы посмотрели, наверное, недели за 2, и там купил, там успели квартиру купить, наверное, квартир 15. Вот так.
Ничего себе. Ну да, слушай, наверное, э, в этом есть логика. Там получается, в уже достроенном вы выбираете из того, что осталось, а здесь вы выбираете из всего, получается, да?
Да. Да, да, да, да.
М, слушай, а вот, э, вы когда, э, выбирали в итоге, вот где, как покупать, были ли какие-то льготные программы для вас там, я не знаю, может быть, вам помогал кто-то материально ещё или вот как получилось?
Мгм. М-м. У, не не нет, мы всё сами, мы всё сами. Просто на новостройку была скидка, что, типа, новостройка- это хорошо, это ликвидное жильё для банка, поэтому они, как бы, <inhales> в быстрее рассматривают такие квартиры. То есть они без обременений и так далее. Да, да да да да.
Мгм. М, ну, то есть это выгодно всем оказалось, да? Мгм. Понятно понятно. Слушай, спасибо тебе большое, что рассказала так много про <chuckles> ипотеку и по и про то, почему это выгодно. Я вообще в этом не разбираюсь, мне было очень интересно послушать. Э, спасибо тебе большое!
Ага. Ага. Да, спасибо тебе за твои вопросы. Тоже была рада рассказать свою историю, да, касаемо ипотеки и съёма. Да да, спасибо! <chuckles> Да, и те спасибо большое за такой интересный разговор. Пока-пока!
Очень интересно было, да, спасибо. Мгм.